É, eu dormia 2h, essa semana inteira foi assim. E, eu tô com essa sensação de esgotamento, sabe, E eu não sei o que que eu faço, assim, pra recarregar, eh, o meu humor. Eu tenho andado de um mau humor assim, minha energia bem baixa, sabe, e eu tô meio perdido, sem saber por onde começar isso.
Uhum. Sim. Entendi. Pois é, é uma você sentindo assim e que, né, essa esse acordo entre você e seu irmão não não esteja não não esteja funcionando, né, e que isso tá afetando a tua saúde, né, o teu sono, e e o tempo com a tua família também. Eh se você for mais incisivo, talvez isso realmente te ajude muito pra você não ter esse esgotamento, eh hum eh, maciço, né, de você ter um
Uhum.
um tempo m linkar as suas atividades com a sua família, pra dar atenção pra sua esposa, pra conseguir dormir mais cedo, pra pra ter mais descanso, pra acordar rejuvenescido, melhor pra né, pra encarar o próximo dia. Talvez uma uma conversa franca e direta ao ponto, eh, possa te ajudar, de você de você, eh, tomar a rédea e você decidir tas os dias que cada um fica. Aí você vai estar delegando. Aí talvez delegando, as coisas fiquem mais fáceis, aí você chega para o seu irmão, eh, e e fica determinado já, mas você delegar e não deixar no ar, que aí as coisas bem explicadas, já fica tudo já fica tudo certo, os horários estão comprometidos, você consegue descansar das suas atividades e ele também.
Aham. Sim.